Да, то есть, э, н вот если ты, м, в течение часа, а, листаешь вот эти видео, и там у тебя 100, м, 100 всяких аккаунтов, а, побывало уже в поле твоем зрения, и там были все вот одинаковые, очень такие красивые люди. Но на самом деле так не бывает. Ты вот можешь выйти на улицу, проехаться в метро, час погулять, и за всё это время увидеть тысячи людей и 1 вот там вот в твоем понимании с идеальной внешностью. Конечно, это не нужно обращать на это внимание. Но, к сожалению, что имеем, то имеем.
Мгм. М-да. Мгм. Да-да. Да, у меня н есть пример, я щас помню. Э, был такой какой-то момент. Ну, наверное, лет